Pois, é exatamente, por exemplo, principalmente pra ela, como eu falei, né, todo mundo mora muito pertinho, então eles sempre se reuniam no final da tarde pra tomar café junto, imagina. Aí, muitas vezes, ela tá ali na chamada de vídeo, com uma pessoa só, porque só precisa de um celular, porque tá todo mundo ali no mesmo lugar tomando café, é muito legal, a família deles, assim dela é muito unida, e utiliza muito, a a rede social pra isso.
Uhum. Entendo, que legal. <laughs> Entendi. <laughs> Que legal. É mo a modernidades, né, tempos modernos, né. Há poucos anos atrás, eu não sei se você se recorda, não existia, né, essa possibilidade da gente fazer uma chamada de vídeo, era no máximo um telefonema, e quando, e era caríssimo, exatamente. Que legal, mas me fala, em relação às redes sociais, eh, vu quais quais são as redes que você mais usa? Eh, Youtu você comentou sobre o Instagram, mas o WhatsApp ou Facebook, tem a alguma preferência ou é todas iguais?
Pois. Que era caríssimo, né? Uhum. Então, facebook eu já não uso há muito tempo, né, Facebook virou uma rede social esquecida pelo menos pra mim, mas engraçado que o WhatsApp cara, ela é de fato uma rede social, mas a gente acaba não considerando de tão próximo, né, que ela ela já se tornou uma coisa que tu já não vê aquilo como uma rede social, você vê como um meio de comunicação.
Entendo. Uhum. Uhum. Uhum. Exato. É como se já viesse ali no sim, como se já viesse instalado no celular, né, tipo é o o messenger.
Como um aplicativo de mensagens, né, o Menssager, exatamente. Cara, é exatamente isso que você tá falando, concordo plenamente. Porque a gente já não vê o WhatsApp como uma rede social, a gente vê o WhatsApp como uma forma de se comunicar, né. Mas, assim, eu uso algumas redes sociais que, assim, eu tenho preferência, que eu já até, eh, por exemplo, o Instagram, né, que é uma rede social que eu uso bastante, mas tenho até deixado de usar e até tem sido bom. O WhatsApp cara, pelo fato da gente morar longe, ele é o vital, né, eu acho que sem o WhatsApp por exemplo, eu trabalho remoto, que também tra trabalho para o Brasil, eh, tenho empresa no Brasil, e a minha esposa também, minha esposa trabalha para o Brasil. E cara, sem o WhatsApp isso seria impossível, porque te tempo todo ali falando de trabalho, resolvendo coisa, até faz reunião, faz alguma, mas é muito raro, por exemplo, eu usar o Zoom, o o Teams, tem várias várias plataformas que a gente vai acaba usando, né, o Google Meeting. Mas o WhatsApp ele é fundamental, porque ele é muito prático, você tá aqui: "Olha, ah, vamos marcar uma reunião, vou te mandar o link, olha, não, não não liga aqui rapidinho, vamos só resolver isso aqui e já fica pronto", né?
<laughs> Uhum. Uhum. Exato. Entendo. Uhum. Que legal. Exato. Uhum. Sim, sim. Exato. Exato, não precisa nem de link, né, ele ele mesmo já tem o face o facetime ali dele, é muito bom. E as as suas redes sociais, você costuma postar coisas para compartilhar também com a sua família que tá no Brasil, seus amigos, ou o seu perfil é aberto e e você desenvolve também conteúdo?
Não, é na hora. Sim.

Então, eu tive 2 momentos da minha vida na <chuckles> nas redes sociais, um pré-casamento e um pós-casamento. O meu, <chuckles> o meu perfil pré-casamento ele era um perfil aberto, eu postava tudo, estava sempre postando e tudo mais.
Hum. <laughs> Uhum. Hum, blogueirinho, todo blogueirinho. <laughs> Entendo. <laughs> Não te julgo, já fui assim também. <laughs>
Era era todo blogue <laughs> Era todo blogueirinho, você me achava ali o o rei da cocada preta, sabe. Olha que vergonha de mim mesmo. Mas agora que Quem nunca né, quem nunca. O jovem ele o jovem ele tá ali para cometer erros, né. <laughs> Mas é bom que aprenda com esses erros. Mas agora cara, que que você me perguntou sobre isso, meu perfil é é privado, né
<laughs> Faz parte. <laughs> Uhum.
e eu posto, dificilmente posto coisas, eu fico entro no Instagram mesmo para distrair. Na verdade, sabe o que que eu mais uso no Instagram agora? Eh, acho que virou uma moda, que é os amigos mandarem aqueles vídeos de reels engraçados ou alguma coisa, para o outro.
Uhum. Hum, conta. Hum. Ah, e exato é memes, isso é a no é a nova comunicação, você não precisa nem falar, nem digitar uma palavra, você mandou o meme certo. <laughs>
Hum, nem nem, hum, exa É exatamente isso, você manda um meme e a pessoa já pode reagir ali. Antes você tinha que sair e coisa agora você pode reagir dentro do próprio vídeo que você está vendo. Você clica em uma botão aí você ri, aí você deixa um coração, ou você faz alguma coisa. Então, assim, tudo tudo no com um clique, né.
Exato. Uhum. É verdade, isso é muito bacana. Eu acho que foi uma das das boas melhorias que ti que tiveram assim de mudança no Instagram foi isso. Uhum. Uhum.
De você conseguir enviar o meme ali para o seu amigo, né. Então assim, é é então basicamente o Instagram eu uso para isso. Agora quase não posto mais nada. Eh, quando eu posto, eh, por exemplo, algum momento igual, por exemplo minha esposa tá grávida. Então nós fizemos algumas coisas esses dias aqui com os amigos, eh, fizemos umas foi uma coisa até muito legal, eh, compraram uns bodies, assim, de neném, e a gente comprou tinta de tecido e foi fazendo desenhos. Aí cada um fez um desenho e tal. Poxa, foi muito legal. E a gente postou, fez fiz publicação dessa dessa dessa foto, né, de um de uns vídeos também. Mas nada de mui
Uhum. Uhum. Que legal. Uhum. Aham, que legal. Uhum. Uhum. É bom, é bom registrar também uns alguns momentos mais especiais, assim, é é legal ter também como até mesmo para você guardar como álbum, sabe, não necessariamente para
Sim, com certeza, com certeza. Então, assim, nesse momento eu uso, assim, a essa rede social, né, o o Instagram, que é majoritariamente é o que eu uso, aliás, é porque eu já não considero o WhatsApp, né, que que seja voltar nesse assunto, mas o WhatsApp é a é a mais utilizada e o Instagram, as outras coisas eu não eu não eu, por exemplo, eu eu não tenho TikTok.
partilhar. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Não gosta do Twitter. Ah ah, sim, sim.
Não go Não uso Twitter. Não uso Twitter, porque, ah, eu não tenho paciência para o Twitter, é muita coisa lá. Não uso TikTok porque eu me conheço, porque eu me distraio tanto vendo aqueles vídeos, sabe, quando o amigo manda um meme, ao invés de eu sair do meme eu puxo para baixo, e aí vivo um um limbo eterno de puxar vídeo para baixo.
Uhum. Uhum. Entendo. Hum. Entendo. Uhum. É, exatamente, TikTok ele é assim mesmo.

Não, nunca precisei, assim, q que, pelo menos, graças a Deus, eu eu até que eu sou uma pessoa controlada, sabe, eu eu sei que, às vezes, eu passo dos limites, extrapolo um pouco o tempo, perco perco chego atrasado nos lugares, às vezes, por estar porque é uma coisa puxa a outra, olha só que loucura, então, assim, "Ah, eu eu cheguei atrasado, porque eu demorei tomar banho.", não, é que às vezes, por exemplo, você vai to "Ah, tem que tomar banho pra sair.", aí tá bom, aí você vai tomar banho, mas aí antes você vai passar ali na na sanita pra fazer alguma necessidade. Se você estiver com o celular na mão, nossa, uns s 3 minutos que você demoraria pra fazer a sua necessidade, viram 20, assim que você nem percebe passar, né, e aí daqui aí "Não ah vou botar uma música.", aí você já tá com o celular ali e bota uma música, aí vai tomar banho, aí toma aquele banho mais demorado, e aí não sei quê, quando você vê, por um motivo que é a rede social que foi ela que te deixou ali, né, você che atrasou, atrasou no compromisso, perdeu o horário de alguma coisa importante. Então, assim, a gente, às vezes, não percebe o quanto que que a gente se sabota, né. Então eu prefiro evitar, prefiro prefiro ter o mínimo possível pra porque eu me conheço, sabe, pra evitar de arrumar problema.
Uhum. Acontece, uhum. Hum. Uhum, já era. <laughs> <coughs> É verdade. <chuckles> É. Impressionante. Uhum. Sim. Exato. Uhum. Uhum. Não, tá certíssimo, tá certíssimo. Eu também concordo, eu acho que é preciso, eh, observar esses detalhes, porque se a gente não fizer esse controle, é é é é atraso, é também, às vezes, um uma noite mal dormida e eu, por exemplo, eu tenho o costume, o hábito de antes de dormir, de ficar realmente folheando, sabe, passando ali nas páginas e vendo as
Aham, Rosetama que a gente chama, né.
Exato, e já cansei de qu quando eu menos espero que vou olhar no no relógio já 2, 3 e isso não é bom, né, pra no no dia seguinte j à disposição é totalmente diferente, mas, eh, eu me policio pra não fazer isso com, n não fazer com constância, sim.
Uhum. Exatamente, atrapalha muito. Atrapalha a noite de sono, mas é o eu estava te falando, eu nunca precisei, eh, chegar nesse ponto de ter que não ficar offline, até porque, assim
Uhum.
eh, eu não posso, né, como eu falei eu tenho trabalho no Brasil e poxa eu tenho que estar ali todos os dias, eu já eu aproveito muito do fuso horário que é muito bom pra mim, porque eu não preciso, por exemplo, acordar tão cedo, porque, quando é meio-dia aqui é 9h lá. Então eu acordo tranquilo pra essas coisas, mas então eu tô sempre conectado, isso é um fato porque, eh, eu, faz parte do meu trabalho, o meu ganha pão, né. Então, eu preciso preciso trabalhar e preciso estar conectado, então, não nem posso me dar esse luxo de fazer um detox, de fazer alguma coisa assim, porque senão eu não trabalho, mas eu, assim, eu costumo me controlar legal e não e não não não costumo me me passar muito. Quando eu vejo que eu estou me passando muito, eu eu tento ali dar uma segurada, mas o WhatsApp é impossível parar.
É, tem empresa, uhum. Sim. Uhum. Exato. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum.

Ah não, não, na empresa a gente usa mais o WhatsApp mesmo para se comunicar, e também utiliza aquelas outras plataformas que acho que não chegam a ser redes sociais, né, tipo, o Microsoft te eh, Teams, eh, às vezes o Zoom, depende de qual aplicativo que a gente usa ali, mas, eh, acho que isso não é muito rede social, mas para o dia a dia mesmo, isso é mais para quando vai fazer reunião e tal, mas para o dia a dia o WhatsApp resolve perfeitamente. E como eu te falei, né, o Instagram eu publico uma coisa ou outra mas, meu Instagram é privado, não não tenho não quero fazer exposição ali da minha vida, e fa e uso muito para ver para ver meme mesmo, para ver esses vídeos que que a galera tá tá na moda de enviar aí para os outros.
Ah, tá. Uhum. Uhum. Entendo. Uhum. Entendi. Entendo. Sim. Uhum. É, pois é, faz parte, eh eu também costumo fa eh, utilizar o Instagram, mas eu pos posto mais fotos, só que também
Claro, você gosta de postar foto, legal.
posto fotos, mas não o tempo todo e costuma ser mais, assim, também em momentos que são re algu relevantes ou em uma viagem. Mas perfil também privado, e poucas pessoas, mais amigos e famílias mesmo, porque eu não o não acho interessante e também a gente não ganha para estar expondo a nossa vida, né, nas redes então
Uhum. Pois é, tem razão, é. Ainda mais que agora isso virou uma profissão, que deixa fazer quem quem ganhe dinheiro com isso, né. A gente que é normal, anônimo, vamos viver a nossa vida. Eu por acaso não tenho poucas pessoas no Instagram, porque como eu falei, né, foi muito tempo solteiro, meu Instagram era aberto, eu também não fiquei eu não fiz limpa, não não fiz, não tirei ninguém, eu só privei ele, e quem estava estava, quem estava dentro ficou dentro, quem estava fora, olha, só vai entrar se eu realmente se eu realmente conhecer, se for uma coisa que eu conheci pessoalmente, ou alguém que da da da infância, da época da escola: "Adiciona, ah" Pô, olha que legal, fulano aqui, aí eu vou lá e aceito na boa.
Uhum. Exato. Uhum. Uhum. É sim, sim, teve Uhum. Entendo. <chuckles> Pois é. <laughs> Uhum. Uhum. Exato, tem que ter algum vínculo. Eu também tenho administrado dessa forma, eu acho que é melhor mesmo. Olha, obrigado por ter compartilhado um pouco da da da sua experiência com as redes sociais e como você tem levado isso pra pra sua vida, tá.
Sim, sim, com certeza. Uhum.